Ciao, raccontami un po', ma che ruolo ha il silenzio nella tua creatività?
Ciao. Allora, è una domanda, ehm, che alla quale mi fa molto piacere rispondere perché, ehm, sono una grandissima fan del silenzio, nel senso che <chuckles> ho a volte proprio necessità di di di isolarmi e di non sentire proprio niente, infatti a qualche volta mi capita di mettermi i tappi i tappi del per le orecchie.
<chuckles> Addirittura, ma quando parli di silenzio, cosa intendi esattamente? Che cos'è per te il silenzio?
Sì. Allora, ehm, il si il <chuckles> allo quando parlo di silenzio ti parlo proprio di silenzio, cioè non voglio non voglio rumori, non voglio, non lo so, televisione, musica, ehm, rumori di sottofondo d'alcun tipo. Purtroppo vivendo in città ogni tanto capita, non lo so, ambulanze, clacson, uhm, robe simili, quindi per questo ogni tanto ricorro a ai tappi, però mi mi piace adesso vado, appunto, di di Marzullo pure io, mi piace il rumore che fa il silenzio, cioè quel suono ovattato, proprio il rumore dell'assenza, mi viene da dire.
Una domanda alla Marzullo! <chuckles> Ai tappi. Il suono del silenzio. C'era una canzone, no, famosa. <chuckles> Bello! Ehm, e puoi ri raccontare un episodio concreto in cui il silenzio ti ha ti ha, in qualche modo, aiutato, ehm, in qualcosa oppure ti ha arricchito?
Eh sì, sì. <chuckles> Ehm Ehm, allora, un episodio specifico, uhm, non te lo saprei dire perché in effe ehm, in realtà, è una cosa a cui ricorro, uhm, quasi regolarmente, nel senso che, ehm, allora io, uhm, diciamo ho molti hobby a cioè, uhm, diciamo che
Ah, da
la mia, mhmm, attività professionale principale, ma non principale dal punto di vista economico, è la recitazione e vicina alla recitazione scrivo anche, anche se poi, ehm, diciamo, uhm, purtroppo, questi non sono, ehm, i miei, mhmm, lavori, mhmm, s i soli lavori, ecco. E, ehm, e sia quando, ehm, vabbè sia quando scrivo che quando che quando preparo le prove o eh, ho bisogno di di stare in silenzio, ad esempio, quando scrivo, ehm, scrivo sempre in silenzio, se non non non voglio la musica no perché mi distraggo.
Sì. Non ascolti musica o certo, no, capisco.
La musica, per esempio, è una cosa
Somma hai bisogno di di concentrazione assoluta che è il quindi è il silenzio il luogo dove la trovi.
Esatto. Esatto. La musica, ehm, mi piace molto ovviamente, però è un'attività, per esempio, che non riesco a fare insieme a un'altra cosa, cioè quando ascolto musica, ascolto solo musica perché non riesco non riesco a concentrarmi mentre ascolto.
Sì, tutta più imbianchi la parete, insomma, mentre ascolti musica, ecco. No, capisco, capisco perfettame
Eh sì, faccio cose più
Ehm, n no, vai tu, vai tu.
Eh f va vai. Okay. No, no dicevo faccio cose magari più ehm, più metodiche diciamo così, quando ascolto la musica tipo non so, stiro, piego i panni, ehm, se devo fare qualcosa mentre mentre ascolto la musica.
Sì, sì, insomma, un qualcosa che che certo, che che possa essere completato da dalla musica, ma è un qualcosa che, in realtà, non richiede un'immersione totale
Esatto, sì.
del certo, no capisco, ehm, quindi, insomma, il silenzio per te è all'insieme un momento creativo, un momento di distacco rispetto magari lo stress, una situazione contin di una certa contingenza, insomma. E, ehm, ci sono altre magari dimensioni che tu associ al silenzio?
Ehm, allora, quando mi voglio rilassare, sicuramente, ho bisogno di silenzio. Infatti, ti dicevo prima degli hobby, ehm, un altro un hobby che pratico spesso che mi rilassa tantissimo, ma che ci vuole tanto tempo è il, ehm, face painting. Ehm, mi mi mi pitturo la faccia <chuckles> co con il make up sì faccio, mhmm, tipo, che ne so, ehm, trucco scenico, effetti effetti speciali, robe del genere, ovviamente da auto didatta, non non ho studiato, non ho non ho una formazione da da make up artist e, ehm, quella è una cosa per cui, ehm, magari, mhmm, la musica o comunque un sottofondo, un podcast, qualcosa si si si presta particolarmente, no, magari mentre mentre te imbratti la faccia, ehm, nulla osta <chuckles> che tu senta, però se sono particolarmente stressata, lo faccio, appunto, in assoluto silenzio e in bagno che ehm, c'ho il mio bagno che è praticamente il mio tempio, perché c'è un silenzio bellissimo, eh, è pro è proprio uhm, quando, mhmm, chiudo la porta, c'è proprio il rumore del silenzio. Sì, esatto. E quindi è una delle mie stanze preferite.
Ah sì? Ah, bello! È quasi ovattato!
Ehm
Ma, ehm, invece, ehm, pensando mhmm, sempre, ehm, ehm, riferito al al tema del silenzio, ma, ehm, c'è un ricordo nella tua vita dove dove in un particolare momento acquisiva un sapore speciale, proprio perché assolutamente avvolto nel silenzio?
Sì. Allora, mi ricordo quand'ero più piccola adesso ti dicevo abito in città, però io sono nata e cresciuta in un paesino di montagna, quindi c'erano, ehm, dei luoghi dove veramente regnava il silenzio quello vero, quello proprio più puro e mi ricordo che quando ero particolarmente non lo so, magari, mhmm, in età adolescenziale quando magari, che ne so, litighi coi genitori oppure succede qualcosa di di brutto a scuola o cose simili, ehm, me ne andavo in questo posto, ehm, che si chiama vabbè, si chiamava la la croce e dove c'era 'sta 'sta roccia con la croce, niente di insomma, <chuckles> nie niente di originale e dove veramente c'era c'era silenzio perché ero avvolta praticamente da da rocce e da da mhmm, da da bosco, da da alberi, quindi c'era praticamente sì, assolutamente sì e questa è una cosa che mi manca molto perché era un un luogo proprio ricreativo, cioè passavo mezz'ora lì dentro e torna uscivo da lì che ero un'altra persona.
Sì? Sì. Bello, è bellissimo! Ma quindi Immagino, immagino, <clicks tongue> ma quindi, insomma, tutte queste, ehm, diverse dimensioni che che tu vivi, ehm, grazie anche al silenzio, ehm, in in che modo ehm, che ruolo hanno nella tua creatività? Cioè, quando scrivi, quando magari lavori per preparare uno spettacolo, ehm, come il silenzio ti ti mhmm, ti stimola, ecco, nell'essere creativa?
Sì. Oka mi mi mhmm, allora, l lo lo apprezzo molto perché mi aiuta tantissimo a riorganizzare le idee, ehm, soprattutto quando, uhm, ehm, hai e ho a che fare con, ehm, m m molte molte cose che mi vengono in mente oppure molte cose che vanno aggiustate o molte cose che vanno cambiate o, mhmm, quando il lavoro diciamo si ehm, si moltiplica, no, per magari, che ne so, per un blocco creativo piuttosto che per una quantità, appunto, di cose che vanno sistemate, eccetera e e il momento del silenzio mi aiuta a a a spegnere tutto e poi quando esco da questa da questa bolla riesco a uhm, a riprendere pezzetto pezzetto tutte le cose che prima mi si mis mi si mhmm, ehm, mi ronzavano in modo confuso, sì.
Sì? Sì, non erano così chiare. Quindi quindi, insomma, il silenzio è un qualcosa che ti aiuta, mhmm in qualche modo anche ad avere più controllo su su quello che sul processo creativo, più chiarezza su sul sul sullo stesso processo creativo, quindi, <smacks lips> ehm, no non ha, forse, una funzione, non so, di di illuminazione, di di di, mhmm
Sì, sì, sicuramente.
Cioè, il silenzio non è quella precondizione che poi ti fa venire il fulmine del del del dell'idea pazzesca che poi ti fa scrivere, ti fa modificare, fare, ehm
Ma, potenzialmente, anche perché ehm, nel senso che riordinando le idee magari mi accorgo che tra tutt tra la confusione che c'era prima, c'è qualcosa di veramente buono che probabilmente va tolto da quel caos e va lavorato a parte, quindi magari, ehm, prendi cioè ti ti ti mhmm, riesci a vedere, ehm, qualcosa che prima non vedevi all'interno di quella di quella confusione.
Ho capito. Ah, è interessante perché uno, magari, mhmm, tende ad associare la creatività artistica, appunto, come come, non so, una folgorazione divina, no, che che cioè sei lì che ti esprimi a monosillabi, vieni colpito da questo fulmine divino e incomincio a comporre la quinta, ehm, e
Sì. <chuckles> Oka <chuckles> Ma qualcuno fa così.
invece invece <chuckles> sì, <chuckles> quelli che respirano a fondo. <laughs> No, ehm, invece, insomma, mi mi mi sembra di capire che che i in realtà, diciamo, il tuo processo creativo è è è molto articolato, è molto cerebrale e quindi il silenzio forse è un po' l'olio necessario affinché gli ingranaggi del della tua creatività riescano a muoversi nella direzione giusta e con la velocità giusta, no?
<chuckles> <laughs> Eh sì, esatto, perché io sono una veramente molto, molto cerebrale, penso tantissimo, penso tantissimo, quindi a volte mi mi mi serve di prendermi proprio delle pause, ehm, perché se no mi esplode la testa veramente, a vo ma lo faccio sia, ehm, nella vita che nel nel nel lavoro, nel senso che a volte anche, che ne so, un problema, ehm, inizio a pensarci, a pensarci, a pensarci, a pensarci, ve e diventa enorme, capito, quindi, a un certo punto, ho bisogno di dire: "Okay, stop, silenzio <chuckles> e ripartiamo che
Eh, certo.
Perché poi il silenzio ehm, diciamo così, s sarebbe bello avere un silenzio interno, nel senso essere capaci di silenziare i pensieri anche senza il i il silenzio esterno, però non sono così Sayan da da riuscire a fare a fare questa cosa, quindi ho bisogno del del silenzio esterno per zittire i pensieri interni.
Certo, capisco. Prima accennavi, mhmm, <tsk> al al al suono del silenzio, ma come fa il suono del silenzio?
Sì. Ehm, oddio, è una specie di di di vibrazione molto, molto bassa, però tu mi dirai se se se senti la vibrazione molto, molto bassa, non c'è silenzio.
No, beh, no, francamente, <chuckles> no, non pensavo a questo, pensavo più che altro a a
Però <chuckles>
cioè, a questa dimensione di vivere il silenzio, se è sempre una dimensione, in qualche maniera, che che vivi, ehm, i in modo esclusivamente individuale oppure se questo questa questa vibrazione bassa di cui parlavi poco fa, ehm, esiste anche quando stai in silenzio con altre persone e senti che questa vibrazione è condivisa, cioè vo vo volevo fare una domanda da la la la senti che è condivisa anche con le altre persone o ha una dimensione individuale?
Ehm, allora, sì, nel sen ehm Eh, allora l credo che siano 2 silenzi diversi, nel senso che il silenzio individuale è quello che mi permette di di fare, ehm, chiarezza ne nei pensieri, eccetera. Ehm, c'è, però, uhm, una u u un training, chiamiamolo così, che faccio anche quando lavoro lavoro in gruppo e spesso lavoriamo sul silenzio
Sì. Ah! È interessante questa cosa!
per per connetterci. Come?
È interessante, dico, come funziona?
Ehm, allora, ehm, sostanzialmente, ci ci sediamo in in grup in cerchio, ehm, ci ci guardiamo in faccia per per un po' di tempo, stando in silenzio, ovviamente, ehm, poi, a un certo puntoc, si chiudono gli occhi e cerchiamo di accordare il respiro, senza ovviamente metterci d'accordo, quindi ascoltando i respiri degli altri e cercando di di creare una bolla di respiro unico, dentro lo spazio che si crea, diciamo, dal cerchio che abbiamo che creiamo noi con i nostri corpi, cerchiamo di creare il silenzio del gruppo, dove poi il gruppo andrà a lavorare.
Sì. Wow! Wow, bellissimo! Beh, siamo
Ehm, sì, sono cose ehm, a me piacciono molto queste queste cose, o dici: Vabbè", ehm, però sono sono cose che ti che ti danno ti ti danno tanta, tanta energia, cioè riesci a lavorare con con energia pulita, con, ehm, <smacks lips> co con cose con non so, me, mhmm
No, è è straordinario perché, mhmm, sei riuscita a darmi veramente la la rappresentazione del modo in cui, nonostante il silenzio che, insomma, nella percezione comune, insomma, è forse divisivo, no, cioè 2 che si guardano stando in silenzio, uno viene da pensare: "Non c'è nulla da dirsi, stanno antipatici, non no non c'è feeling", no? E invece, cioè, il silenzio può anche essere un un medium no, di connessione con l'altro, e anzi, c'è un super medium perché ti permette veramente di stabilire una connessione tu dicevi prima, semplicemente respirando all'unisono si crea una comun un un una sorta di di di di stare assieme collettivo no, di di, mhmm, bolla di condivisione pazzesca.
Ah sì, sì, assolutamente! Mh-mh. Sì, esatto. Sì e poi, ehm, mi ehm, ci sono anche quei quei silenzi in cui stai stai a tuo agio, no? Dicevi prima, i silenzi che si creano nel non sapere che cosa dire all'altra persona, magari quei silenzi che vengono dall'imbarazzo del del non detto, del nel non appunto, del non interagire.
Sì, del non saper proprio che dire, ecco, certo.
Esatto, precisamente, e, in realtà, ci sono anche quei silenzi, ehm, che che che che puoi viverti tranquillamente, tipo, non so, a me capita, mhmm, che ne so, con alcune amiche che spesso stiamo in silenzio e ci guardiamo e va bene cos.
Certo, certo. Ehm, beh, quindi, insomma, il silenzio cioè senza senza silenzio la tua vita creativa non ci sarebbe, mi s mi sembra di capire.
Ehm, guarda io gene cioè, proprio la farei proprio assoluta, senza silenzio la mia vita non ci sarebbe, nel senso che <chuckles> è veramente importante per me lo lo
È proprio la vi la tua vita che non ci sarebbe. <chuckles> Okay, no hai hai restituito veramente la dimensione dell'importanza che il silenzio ha per te.
Sì. <chuckles>
Ti ringrazio, è stata una conversazione interessante <tsk> e simpatica.
Grazie a te per avermi ascoltata.
A presto, ciao.
Ciao.